Guau, o sea, ¿y qué pasó por tu cabeza en ese momento? O sea, ¿tú esperabas ese abrazo?, o, ¿esperabas que te ibas a sentir así?, o solo fue de: <chuckles> "Y, ¿por qué estoy aquí?" <laughs>
<chuckles> Al principio, cuando llegué sí fue como de, ay, ¿por qué estoy aquí? Pero, eh, cuando las vi correr fue como de, ay, ¿qué van a hacer, no? <chuckles> Este, y y luego cuando, al principio al principio del abrazo, sí como que me quedé así, no sé, como como Merlina cuando la abrazan, ¿sabes?, que se queda como que seria, estática, así así me quedé yo. Pero, eh, como el abrazo fue muy cálido, lo lo recibí bien, y también lo lo correspondí, y me gustó bastante, fue agradable.
Jum, ¿qué les pasa? <laughs> Sí, claro. Okey. Sí, qué bonito, la verdad. O sea, es es padre re volver, sobre todo del contexto en el que veníamos, eh, pues, regresar a sentir eso esas muestras de afecto, pues, también significa algo, ¿no? Y, de hecho, es extraño, pero, pues, en ocasiones incluso, pues, la atención, ¿no? Y el hecho de, por ejemplo, que antes era muy común saludar de beso, hoy en día, o sea, ya no lo hago yo, por ejemplo. <chuckles> O sea, me me quedé mucho con la idea de con personas, hombres, mujeres de de manos, saluda, ya sabes, chócalas, dame esos 5, y pues, eh, con ciertas personas, pues, los abrazos todavía siguen significando algo, ¿no?
Sí. Es que oh. Sí. Exacto. Sí, la verdad es que también la la ideología ha cambiado un poquito, entonces, como que saludar de beso es como, ay este, mejor me evito un problema, ¿no? <laughs>
<chuckles> ¿Como por? <laughs> No me babeén el cachete, ¿no? Ay, porque, no falta.
Exa <laughs> Sí, ¿eh?, pero, hasta eso también tuve una experiencia contraria, por ejemplo, en
Ajá. A ver, cuéntame.
en la que en lugar de de lo que comentabas, ¿no? Que que un abrazo me hizo, este, como que volver a recibirlo. También, una parte que me hizo darle esa importancia a los abrazos fue que en algún tiempo, pues, salía con con una chica que era muy importante para mí y ella se mudó. Entonces, tuvimos como que cierto tiempo la relación a distancia, y cuando hablábamos, eh, fue también en ese periodo de la pandemia, me acuerdo que hablábamos por por teléfono, por llamada casi todo el tiempo, y era como de: "No, es que yo no quiero que me digas que me quieres por por llamada, ¿no? Yo quiero que me abraces porque, no sé, es, es diciembre, hace frío y estaría muy chido que estuvieras aquí abrazándome, pero, no puedes porque, 1 es pandemia, y 2, estás muy lejos". Entonces, eso también me hizo valorarlo mucho.
Sí, claro. Ujú. Okey. Ajá. Sí, claro. <chuckles> Sí, claro.

Okey. O sea, tú sientes que fue un proceso que te fuiste adaptando, metiéndote más a lo que reaccionaba la gente en el Internet, y, al momento de darte cuenta, o sea, más bien, ¿qué fue lo que te hizo darte cuenta?
Yo creo que fue el conjunto de de estas cosas. Por ejemplo, lo que te digo, ¿no?, de que, em, si algunos te dan me encanta es que te gusta que le gustas, pero si l si otros te dan me encanta es que nada más le dieron me encanta y ya, ¿no? O sea, como que esa confusión que se generaba, el tener que estar al pendiente todo el tiempo de de la validación de los demás, ¿no? Y, en tercero, que, pues, que solo era una reacción, o sea, no era ni siquiera que que estuviéramos platicando. O sea, yo decio yo decía: "Es un like, es un like". Cuando yo me di cuenta
Claro. Claro. <laughs> La declaración de amor. Sí, claro.
hubo hubo una ocasión en que compartí algo y recibió 0 interacciones y dije: <gasps> "Ya no le importo a nadie", ¿no? Exactamente, ahí fue cuando dije: "oye"
No, ¿cómo crees? El mal. <chuckles>
Pero, pues, no me pasó nada, ¿no? O sea, ¿qué qué qué qué pasó? No, mis amigos, este, me siguen hablando, yo sigo teniendo, este, pues mi casa, afortunadamente, este, entonces, pues no. Creo que eso fue lo que hizo que que me diera cuenta al que ya nadie reaccionara ajá, combinado con lo demás.
¿Qué está pasando? <chuckles> ¡Guau! Okey. Que reaccionaras, ¿no? Guau, o sea el sí, claro, con todo lo que estaba pasando, porque, pues, si lo piensas, también fue fue un cambio completamente drástico durante la pandemia, donde de estar haciendo actividades vida normal. O sea, te encierran de la nada y incluso te empiezan a dar miedo, ¿no? O sea, pegando carteles por todos lados de zona de alto riesgo. O sea, en cualquier momento iba a salir un zombie, quizás, ¿no? <chuckles> Y, pues, que te encierren, la presión de estar encerrado, también lo ma el humano, el hecho de no hacer nada, de estar, eh, guardado en un solo cuarto, también puede afectar emocional y mentalmente. Y, pues, claro, la única escapatoria que tenías era estar en las redes sociales publicando cosas y, pues, de algún modo tenías una interacción más allá de tu familia o de las personas con las que vives. Entonces, pues, sí se vuelve, se vuelve complicado y yo creo que para esos momentos fue importante. Dime, hoy en día, ya ya que ha cambiado como todo, que ya se han normalizado muchas cosas y que me mencionas que notaste este cambio, ¿aún consideras que hay, m momentos en los que la tal vez una reacción en Internet te pueda hacer sentir bien o que valga la pena sen a darle importancia?
<chuckles> Sí. <chuckles> Exac